Betul banget, itu kayak tadi kata Kakak, bukan dipaksa tapi memang awalnya pasti harus terpaksa ya, kan anak kecil tuh kalau misalnya nggak disuruh, mereka tidak akan melakukan ya, Kak, ya, heeh. Jadi sampai gede itu sudah terbiasa, apalagi kalau sekarang, nih.
Mmm. Mhm. Heeh, iya. <chuckles> Heeh heeh. Heeh heeh. Oh, heeh, betul betul. Mhm mhm. Iya.
Mmm, saya punya cerita, pengalaman pribadi nih, Kak, saat ikut kegiatan gotong royong. Sekarang itu saya tinggal di komplek yang memang sering banget ada bersih-bersih tiap hari Jumatnya, sama banget kayak Kakak tadi cerita di sekolah, <laughs> Iya, kayak SD, bener. Nah, tapi sekarang karena, eee, bersih-bersihnya rumah-rumah sendiri, rumah sendiri-sendiri gitu, jadi kita bersihin, apa, rumput, tanaman liar, seperti yang gulma-gulma itu ya, rumput liar itu yang dekat rumah atau got biar gak banjir, terus, eee, mungkin ada sih beberapa orang yang mungkin terlalu rajin atau mungkin udah beres rumahnya di mereka itu bersih-bersih taman komplek tuh, waduh, rajin banget, dipotongin biar kalau misalnya hujan besar atau petir itu, eee, pohonnya tidak tumbang, gitu tuh. Heeh, dan setelah mhm.
Iya. Apa tuh, Kak? Iya, heeh. Mhm. Mhm. Iya. Heeh. Heeh, oh, heeh heeh, kayak SD. <chuckles> Heeh heeh. Heeh, terus terus? Heeh heeh, oh. Mhm mhm. Iya. Heeh, heeh, mhm mhm. Oh, iya iya iya. Mhm mhm. Iya. Oh, iya iya. Mhm mhm. Oh, oke oke, lumayan heeh, lumayan lucu sih, Kak, <chuckles> karena biasanya kan gotong royong itu kayak bersihin, eee, selokan ya, depan rumah gitu, tapi itu tadi, eee, kayak Kakak disuruh gotong kerja bakti, tapi kayak rumahnya sendiri-sendiri gitu, padahal kan udah pasti dibersihin, ya.
Mhm, bener banget. Heeh. Heeh, malah yang sendiri-sendiri. Iya, bener banget, ya mungkin ada ya yang harus dipaksa kan satu dua yang, eee, apa, eee, sibuk bekerja mungkin, ya. Jadi, eee, dipaksa harus ikutan gotong royong, terus dan biasanya setelah kegiatan itu yang seru sih ya, yang berkesan itu, eee, ada makan bareng, itu biasanya makan, apa ya, kalau kalau misalnya lagi ada dana, biasanya gorengan iya, bener bener, nggak, kalau misalnya masih ada dana itu nasi nasi liwet bareng, tuh. Waduh, enak sih. Heeh.
<laughs> Heeh. Oh, heeh heeh. Iya iya, mhm mhm. Mhm. Iya. Mhm mhm. Oh, heeh heeh. Gorengan, ya. Mhm. Mhm mhm. Heeh. Oh, nasi liwet itu, kalau di tempat Kakak tuh apakah yang dihidangkan, apa ya, bareng ya, jadi kayak pakai daun pisang terus yang panjang gitu?
Heeh? Bareng. Iya, bener banget, heeh, makannya biasanya di kayak gedung, apa ya, gedung serbaguna mungkin ya, istilahnya ya. Gedung ba ah, balai, balai, eee, balai desa gitu, eh, gak deng, balai komplek ya, satu komplek aja, gak satu desa. <chuckles> Gitu, nah, Kakaknya ada cerita gak, eee, pengalaman pribadi saat ikut kegiatan gotong royong, nih?
Oh. Heeh, balai, gitu ya? Eh, heeh heeh. Iya iya. <laughs> Heeh heeh, benar benar, oh. Mhm mhm. Mhm mhm.